あ、突然なんですけど、一人旅とかってされたことありますか？
はい、あります。
あ、そうですか。なんか、こう、初めての一人旅って、すごい学ぶことが多そうな感じがあるんですけど、何か、こう、学んだこととかってありますか？
はい。 そうですね。私、色んな一人旅を実はしてきたんですけども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
特に印象に残ってるのは、そうですね。アメリカに1人で行った時のことですね。
はあ、それは、んお1人で行かれて、お仕事でっていうことですか？
あ、いえ、旅で行きました。
あ、旅で。あ、そうかそうか、って一人旅ですもんね。それ、どうでしたか？どういう風に印象に残りましたか？
はい。 そうですね。まず、アメリカに1人で行くこと自体、勇気もいるんですけども
はい。 ええ。
え、飛行機に、え、1人で乗って、え、日本を出る。え、1人で日本を出るといったこと自体が初めてでしたので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
すごく勇気のいることでしたし、当時は、ええ、まだ19歳だったんですけども。
ええ、はい。 ええ。
ま、19歳の男がちょっと情けないかもしれないですけど、ちょっと泣きそうになりながらも、あの、飛行機乗って日本を出たというお話ですね。
いやいやいや、ええ。 ええ。 はあ、じゃ、1人、初めての1人海外旅っていう感じなんですね。
そうですね、はい。
はあ、しかもそれで19歳ってなかなかそうですよね。あの、しかも分からないことだらけですよね。日本と違うし、英語はできるんですか？もともと。
英語は、そうですね、え、授業が、英語の授業が私は得意で、人よりも、まあ、勉強はできた方なので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
まあ、人よりそこそこ単語などの知識はある方っていう感じではありましたね。
うん。 うーん、ふんふんふん、じゃあある程度の会話は、できたっていうことなんですね、海外のあの向こうの現地の人とかとも。
そうですね、初歩的なコミュニケーションは取れる状態で行ったとは思います。
うん。 ええ。 うーん、でもやっぱりこう文化とか、それこそ、まあ、ね、環境とかう治安も違うし、1つのみかんとかも、まあ、システムとかも違うじゃないですか、それ、なんか、ね、すごい大変そうですよね、一人旅で驚くことばかりじゃだったんじゃないですか。
はい。 はい。 そうですね。もう言語も違えば文化も違いますし
うん。 うん。
やっぱり自分の親戚とか友人とか、知ってる人が一人もいない、っていう環境にたった一人で行くわけなので。
はい。 うん。 うん。 うん、そうですよね。
もう何もかもゼロから始めるっていうところがほんとに勇気のいることでしたね。
ええ。 うん、どうですか？最初まず入国するまでに、ま、なんかいろいろ、たとりあえずパスポート取る、まあ、もともと持ってたのかもしれないですけど、例えばパスポート取るとか、あとまあ、入国審査とか、で、いきなり止められたりとか、なんかこう、入国するまでにちょっと大変じゃないですか、それこそ飛行機乗る、手配するも。
はい。 はい。 はい。 はい。
それって、どうですか？ふつなんか普通に取れましたか？そのあたりは。
はい。 そうですね、ビザのこととかは結構調べましたし、やはり、その、自分が未経験だからこそ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
はい。
最初は
うん。
こう、なんですかね、過度に調べに調べまくって、何もこう心配事がない状態にはしたので
ええええ。 はい。
そうですね、ビザを取るところから、ま、緊張はしたんですけども
うん。 はい。
ま、何事もなく、ええ、無事にそこは通過できたかなと思いますね。
おお。ええええ。 はあ、すごいですね、それ。どうですか、実際にアメリカに着いてからも、そのまま順調に行けましたか？一人旅は。
そうですね、ええ、結構、携帯に載ってる、ま、情報とか、ま、マップで場所調べたりするんですけど
はい。 はい。 はい。
そういうのって、なんか正確じゃないものがいまだに多くって
ええええ。
やっぱり行き方とかも、マップに従っていってはみても、結局、ここの道路工事中で他の道使わなきゃいけないとか、やっぱいろんなイレギュラーなことがあって
うん。 はい。 はい。 はいはいはいはい。はい。
ま、現地の方に、こう英語で聞きながらっていう形になったんですけども
ええええ。
ま、本当に、1人で、できることって、あんまりないっていうか、人に助けられてるなっていうのはすごく感じましたね。
はあ、じゃ、その旅でもかなり、こう、現地の方に助けられたっていうことなんですか？
そうですね、え、目的地への行き方だったり、え、お金の払い方、そこでの楽しみ方だったり。
え。 ええええ。 うん。
ま、あとはそうですね、え、日本人の方と繋いでもらったりとか、いろんなところでハプニングの場面で、はい。助けてもらいましたね。
ええ。 はあ、などうですか？なんか記憶に残ってるハプニングみたいなのってありますか？
記憶に残ってるハプニング、そうですね。 ええ、空港で、ええ、荷物が追いつかなくって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
身、1人で先にアメリカに着いちゃったっていうことですかね。
ええ、それ大変ですね。どどうされたんですか、それは？
そん時は、えっと、空港の方に、えっと、2日1日、2日ぐらい遅れて
はい。 はい。
え、届くとは思うからと言われて、まあ、宿泊先のホテルの住所を先に教えて、まあ、そこに届けてもらうっていう形にはなりましたね。
はいはいはい。 はい。 はあ、ね。なんか、どちらかというと、空港側が、なんか、こう、ミスでっていうことで 荷物が遅れて届いたっちゃちゃったっていう感じなんすかね？
そうですね、ええ、ま、手配自体は問題なかった。手配っていうか、まあ、その荷物の、移動自体は問題なかったとは思うんですけど
はい。 はいはい。
ただ、私が乗り換えの、その時間、ギリギリの便を、こう、取ってたりしたので。
はい。 あ、は、ははは。
例えば、着いてから、もう、ほんとに40分後に、すぐスタートするみたいな、次の便を予約してたことがあって
ええ。 ええ。 ふんふん。
私はほんとに、もうダッシュで飛行機乗り換えたんですけども、荷物が間に合わなくって、ええ、もう届けてもらったっていう感じですね。
ええええ。ああ。 はい。はあ、それ、なかなかのハプニングというか、荷物が届いね、ないわけですもんね。着替えとかが。
そうですね、なので、え、宿泊先のホテルにあるものは、ま、なるべく使って
それははい。 うん。 うん。 うん。
ま、正直服が足りなかったので、近くのお店で安いもの買ってとかっていう風にはしましたね。
はい。 うん、ええ、うーん、じゃあなんかこう、ま、困ったことがあっても臨機応変に対応して切り抜けたっていう感じなんですね。
そうですね、あとは、現地の方に
ええ。
宿泊先のホテルの方に聞いたら、え、近所に、え、海外の方が集まるホステルがあるっていうふうに教えていただいて
はい。 ああ、ええええええ。
で、そこのホステルに、え、いらなくなった服をみんな置いていくみたいなんですけども。
うん。 はい、あ、そんなええええええ。
はい、そこにあの、ま、無料で誰でももらっていいよっていう服が置いてあったりしたので、そういったところにも助けてもらえたりはしましたね。
はい、へえ。 ええ。 ええ、そんなんがあったら、と、すごい助かりますね、そんなホステルがあって、で、それも教えてくれたってことは、ね。 現地の人に助けてもらったということですよね。
そうですね、本当はそのホステルに宿泊する方じゃないと、ま、もらってはいけないものだとは思うんですけども。
え。 もう。 はあ、はあはあはあ。
ただ実際にホステルの方にも許可をもらって、ま、謝ってるからいいよっていうふうに、ま、おっしゃっていただいて、ま、助けていただきましたね。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
ああ、ええ。 え、それめちゃくちゃありがたいですね。
そうですね、すごく助かりました。
うん、うんうんうんうん、<inhales> なんかこう、ま、すごい何て言うんだろう、ある種、ちょっと危ない場面とかもあったりすると思うんですよ、アメリカって、なんかこう、ま、ちょっと治安が悪いところに、あの、出来事に遭遇されたとか。で、こう、ま、現地に一人旅って、なんかこうやばいなみたいな、これ本当に、どうなっちゃうんだろうみたいな、あの危機感を感じたエピソードっていうのはありましたか？
はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね、ハリウッドの有名なあの、え、街の中を歩いてた時の話なんですけども。
はい。 はい。
え、もう黒人の集団に絡まれまして。
え、はい。
はい、で、しかもその中の1人が、ええ、CD を、ラッパーだから CD を売ってるっていうことで
はい。 ええええ。
私に CD を1枚 え、無料だよと言って手放しえ、渡してきたんですよね。
ええ。 はいはい。
で、ただ、私が CD 触った瞬間にチップくれって言い出して
え！ええええええ。
「それは話が違うだろ」って言ったら「いやいや、チップだから」みたいなことで、ま、揉めるっていうことありましたね。
ええ。 それはどうなったんすか？穏便に収まったんですか？お金を払って。
そう、あいえいえ、えっと、こっちがもう払うものはないっていう意思表示を、もうずっと変えずにいたら、向こうが折れたっていう形にはなりましたけど。
ええ。 ああ、うんうん。
結構集団で来たので、ま、しごにんぐらいですね。
うん。 ええええええ。
結構、こう、圧で、こう落とそうとしてるのかなとは思いましたね。
うん。 そうですよね。で、それもこっちも1人だったら、かなりの威圧感というか、なんかこう、なんかされるんじゃないかみたいなのは、思いませんでしたか？
そうですね、もう集団で絡まれるってもう何事っていう感じだったので。
ええ、そうですよね、ええええ。
はい、う今から何されるんだろうっていう恐怖はすごかったすね。
ええ。やっぱそういう時は、どういう風に切り抜けるのがいいんですかね、やっぱこっちの意思表示をもう明確に「絶対買わないよ」って言って、意思表示することが大事なんですか？
だと思いますね。1人でも日本人がそこで折れて、お金を払ってしまうと、日本人だったら払ってくれるっていう風な、認識をこう、持たれるとも思ったので
うん、ふんふん。 うん。 うん。 うん。 うんうんうん。
これはもう自分さえ助かればいいとかではなくて
うん。
なんかこう次に被害を受けない、次の人が被害を受けないようにするためにも、これはなんか連携プレーの一つとして、え、断っておくべきだなってその時なんか直感で思いましたね。
うん。 うん。 ええ。 はあ、確かにそうですよね。ま、向こうは日本人とかアジアンって思っていて、それがいっかい成功したら、必ずなんか続きますよね、それを味にしめてというか。
はい。 そうですね、はい。
うん。うんうん。いや、なんかこう色々なことをご経験されたっていうことだと思うんですけど。どうですか？その、ま、一人旅で様々なことを学んで、あの帰ってどんな感じの心境の変化とか、なんかこう考え方の変化みたいなものってありましたか？
はい。 はい。 はい。 そうですね、ま、先ほど申し上げたようなハプニングが、ま、あったりとかもあったんですけども
はい。 はい。
もちろん助けられて楽しかった場面というのもたくさんありまして
ええええええ。
ま、例えばですけども、先ほどの服をもらいに行ったホステルで
はい。
結構そこでの宿泊者の方ともたくさん仲良くなったんですよね。
うん。 はいはい。
で、その方々に、日本人結構ここ集まるよとか
うん。
こういうとこ観光行ったらすごい楽しいよって、いろんな情報を教えてもらって
うん、ふん。
で、そこで繋がった方と、今でも友達ですし。
へえ。
はい。日本に向こうの友達が来たら、一緒に飲みに行ったりとかもするので。
うん。 ええ。 ええええ。
はい。なので、ま、学んだこととしては、もう自分から動いたりしないと環境も変わらないし、ま、助けてくれる人っていうのも、寄ってこないので、もうほんとにこう、待ってるだけじゃなくて自分から動かないとダメだなっていうのは、気づきましたね。
うん。 うん。 はあ。 しかももう結構前、18とか19の頃に行かれたっていうお話だったと思うんですけど、かなりこう年数が経っても、そういう風にこう一緒に飲みに行ったり行ける関係を、す関係っていうのはすごいことですよね。
はい。 そうですね、日本とアメリカなので、え、ま、ほんとに2、3年に1回とかそれぐらいの頻度ではあるんですけども。
うん、うん。 ええええええ。
ま、ちょくちょく連絡を取りながら
ええ。
まあ、今でも関係は、保っているような感じですね。
うん、うーん。先ほどこう、まあ、自分から何かアクションを取るべ取ってから何か行動、結果が伴うというようなことだったと思うんですけど、なんかそういう風に、あの、ま、アメリカの友人とかと、その関係を続けるために、何かすなんかされていたこととかってありますか？そういうとこそれこそ、ま、あの
はい。
なんだろう、ひ月一とかでは連絡を取るように取ってた、取るようにしてたとか
はい。
何かこう、あったりしますか？
そうですね、もうひたすらこっちから連絡を取るようにはしてますね。
はい。 うん、ふんふん。
ていうのも、え、関係を続けたいのはもちろんなんですけども
はい。
まあ、私自身がアメリカで、え、身につけた英語力っていうのをこう衰退させたくないというのもありまして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
ま、練習相手になってもらうではないですけども、私のためにも、え英語で連絡を取り続けるようにはしてますね。
うん、うん。 うん。 うーん。ふんふんふんふん。ありがとうございます。では、あの、なんか一人暮らし一人暮らしじゃない、え、一人旅をこれから、あの、ま、されたいっていう方がもしいらっしゃったら、でもそれこそ、ま、アメリカに1人で行きたいっていう人がいたら、どういう風なアドバイスをされますか？
はい。 アドバイス、そうですね、まずは下調べを事前にちゃんとしておくこと、ですね。もう、その場所に行ったことがあるっていう人は、もうすでに何人か、自分が旅行する前にはいると思うので
ええ。 ええええ。 うん。 はい。
え、そういったえ、事前の情報をまず確認しておくことと
ええ。
あともうとにかく、殻を破ることですよね。
うーん、うんうんうん。
もうシャイな方が、シャイのままじゃ何もはずらない始まらないので。
ええ。 うんうんうん。
もう本当に自分から動いて、話しかけで、ええ
うん。
ま、自分から何かを変える。ま、イレギュラーなことって絶対現地に着いたらあるので、ま、そういったことを覚悟の上で、あの、殻を破るつもりで、え、是非行って欲しいなとは思いますね。
うん。 はい。 うんうん。 うん。 うーん、いやなんかこうお話聞いてて、すごい様々なことにチャレンジして、ま、それこそイレギュラーなことにも対応されているというお話だったと思います。色々なんかお話聞かせてくださいましてありがとうございました。
はい。